Mình thấy cách gợi ý của bạn rất là hay đấy. Mình, ờ, sẽ là thử cái cách là, ờ, đặt xa cái điện thoại ra khu vực mình ngủ hoặc là mình có thể để chế độ im lặng. Bởi vì khi mà ngủ thì mình rất hay bị tình trạng là cái tiếng chuông tin nhắn của điện thoại nó vang lên, nó làm cho mình, ừm, kiểu như, giật mình ấy, vì mình đặt khá là gần nơi bạn nơi mình ngủ. Do đó thì mình khả năng mình cũng sẽ để chế độ im lặng. Bên cạnh đó bạn cũng nói là mình nên, à, hạn chế cái việc là sử dụng điện thoại trước giờ ngủ, thay vào đó hoặc là những cái phương pháp như là đọc sách, hoặc là làm gì đó, thì, ờ, mình thấy là khá là hay, mình cũng sẽ cũng khác, gọi là, tốt hơn. Và cũng như là cách bạn nói là, ờ, mình không tập thể dục được nhiều ấy, thì mình khả năng là mình cũng sẽ là đi bộ vào cái thời gian buổi tối chẳng hạn, đi bộ nhẹ nhàng thôi để vừa tập thể dục mà lại vừa tránh những tình trạng, gọi là, quá, gọi là là, ờ, lạm dụng vào cái điện thoại để cầm xem cả buổi tối đó bạn. Mình thấy là rất là hay luôn! Ừm.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Chính xác. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Ừm, cái ánh sáng xanh nó sẽ làm cho bạn khó ngủ nha. Ngoài ra đó thì bạn cũng ý thức được cái việc là tập thể dục của bạn rất là quan trọng, đúng hông? Bạn có thể không cần phải đi bộ cũng được, mà bạn giãn cơ ngay trên giường của bạn. Thế là bạn giãn cơ tầm 10-15 phút thôi, cũng như là tập thiền, hay là hít thở, tập thở sâu á bạn, thở ra hít vào 1 phút, giữ 1 phút rồi thở ra 1 phút. Đó, bạn tập đi tập lại, bạn đếm cái nhịp thở của bạn, đó cũng là một trong những cái cách. Ngoài ra, nếu mà bạn thích đọc sách thì bạn cũng có thể đọc sách, hoặc là bạn có thể làm, ờ, nghe nhạc nhẹ nhẹ như mình vừa gợi ý lúc nãy. Ngoài ra đó, về cái vấn đề là bạn bị xoang á, mà nó làm cho bạn khó ngủ á, mình nghĩ là bạn có thể thử một số cách, ví dụ như là bạn có thể xông xông tinh dầu á đúng rồi, để cho mũi họng sạch, cũng như là bạn nên sử dụng nước muối sinh lý để rửa mũi và rửa họng hằng ngày luôn. Nếu mà bạn bị nặng là bạn nên rửa 2-3 ngày 1 lần, là kèm vào cái thói quen đánh răng rửa mặt của bạn á. Tức là sáng dậy đánh răng rửa mặt là xong rồi thì rửa rửa luôn, rửa mũi họng bằng nước muối, trưa cũng vậy, ăn cơm xong là đi rửa mũi họng bằng nước muối, tối trước đi ngủ rửa thêm lần nữa. Rửa thường xuyên như vậy, xông mũi họng, cũng như là nếu mà bạn cần tới bác sĩ á, các chuyên gia, bác sĩ về tai mũi họng, bạn phải đi khám, cũng như là, ờ, lấy, ờ, sử dụng thuốc mà thuốc đặc trị cho bệnh của bạn á, bệnh xoang mãn tính, đúng hông? Có thể là m bạn bị bạn bị xoang mãn tính đó, thì như vậy nó mới cải thiện được và cũng có thể là giúp cho bạn dễ ngủ hơn. Ờ, tránh cái tình trạng là bị khó ngủ khi mà sức khỏe hông cho phép, cũng như là nếu mà nhà bạn gần những cái nơi khói bụi thì bạn nên mua máy lọc không khí nha.
Ừm. À, rồi, hợp lý nhé. Ừm. À! Ồ! Hay vậy! Ừm. Ừm, hợp lý. À, rồi. À, xông mũi, rồi. Ừm, hợp lý! À! Ra vậy! Ừm. Sầu ừm. Ồ! Rồi, mình hiểu rồi. Ừm.

À. Thì, à, mình cũng có thử cái cách là mình, à, uống cái trà đắng rồi, à, trà tâm sen vào buổi tối để cho nó dễ ngủ đấy. Ừ, thế nhưng mà mình thấy là nó nó cũng không làm cho mình có thể là đi vào giấc ngủ nhanh hơn đâu, chẳng qua là, à, khi uống cái đó thì đêm mình cũng ngủ nó ngon hơn một chút. Đó, thì ề nó cũng giúp cho mình là cũng, ờ, ít bị tình trạng là chập chờn giữa đêm, rồi thì thức dậy lúc, ơ, 2-3 giờ sáng và không ngủ được tiếp ấy. Đấy, nhưng mà cái vấn đề là khi mà đặt lưng xuống giường thì mình vẫn chưa nhanh chóng có thể đi vào dược giấc ngủ đâu.
Trà đắng. À. Ừm, mình hiểu nha. Sau khi mà mình nghe bạn chia sẻ thì mình cũng đã phần nào hiểu được vấn đề của bạn rồi, và mình sẽ đưa ra bạn một vài lời khuyên, mình hy vọng là những lời khuyên này của mình sẽ có ích cho cái trường hợp của bạn. Thì lúc nãy bạn nói là bạn, à, h hay có thói quen sử dụng điện thoại, bạn biết đây chính là một trong những cái thói quen không tốt, ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ cũng như sức khỏe của bạn, thể chất của bạn luôn, thì mình nghĩ là bạn phải cố gắng là, gọi là, cải thiện cái thói quen chưa tốt này. Ừm, tại vì nếu mà bạn vẫn sử dụ có cái thói quen này thì bạn sẽ, à, không có cải thiện được giấc ngủ đâu, và cái tình trạng này nó sẽ lặp đi lặp lại đó. Bạn cố gắng buổi tối khi mà bạn đi ngủ á, thì bạn có thể là chọn chế độ là s à, ngủ á, các điện thoại thông minh giờ nó có chế độ sleep á, là chế độ ngủ á, bạn bật chế độ này. Hoặc là bạn có thể nặng tay hơn, mạnh tay hơn là bạn bật chế độ máy bay luôn, chế độ máy bay là không có thông báo gì hết, không có một cái gì hiện lên trên máy bạn hết. Đó, còn nếu mà bạn sợ bị lỡ những cuộc gọi hay là quan trọng hay gì vào ban đêm thì có thể để chế đồ ngủ để mà bạn dễ đi ngủ hơn, cũng như là bạn tránh sử dụng trước 30 phút đến 1 tiếng trước khi đi ngủ. Ngoài ra á thì bạn cũng nên chuẩn bị cái phòng ngủ bạn thành một cái nơi thật là lý tưởng để đi ngủ, ví dụ như là, à, ánh sáng thì bạn nói là ổn rồi, đúng hông? Nhưng mà âm thanh á, nếu được ấy thì bạn có thể là cải thiện bằng cách làm lắp thêm cái kính á, cái kính dày hơn, phòng nó mà là kính phòng mà là kính, để mà cách âm á. Đúng rồi, cách âm ở bên ngoài cái khu vực mà là ban công mà hướng ra ngoài đường mà ồn ào á. Đó, và bạn cũng có thể là sử dụng thêm những cái tiếng nhạc nhẹ nhẹ, nhạc nào mà bạn thích, bất kỳ, nhạc lofi hay là, à, nhạc mà về, à, gọi là, thính phòng hay là nhạc, à, không lời, hay là thậm chí là những cái âm thanh tiếng ồn trắng, hay là âm thanh tự nhiên như là tiếng, a, chim hót nè, tiếng suối chảy á, để thử nghe những cái âm thanh đó xem bạn có thể thư giãn và đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn không nha. Bạn thấy những cái gợi ý này của mình có được hông?
Ờ. Ừm, ừm. Ừm, rồi. Đúng rồi. Ừm. À, vâng. Ừm, ừm. Đồng ý. À, chính xác rồi. Ừm. Ừm. À, đúng rồi, vậy đi. À, chắc ờ, đúng rồi. Ừm. À, đồng ý. Ừm. À, rồi. Ừ, ấy, cách âm, đúng không? Ừm. À, rồi. Ừm, hợp lý. À. Ừm. À, rồi. Ừm, ừm, đồng ý. À, rồi.